बेशक़ मैं उनकी मदद करूँगा और क्योंकि वो मेरे करीबी है इसलिए तो और भी करूँगा की अगर मैं देखूँगा की उनका जो नीड है, जो ज़रूरत है वो बिल्कुल वास्तविक है जेनुइन है तो मैं चाहूँगा की उनकी मदद हो सके मेरे द्वारा और ताकि हमारा रिश्ता भी आगे भविष्य में अच्छा रहे। और ऐसा तो होता ही है एक-दूसरे की मदद करने के लिए क्योंकि अंत में पैसा तो कोई लेकर जाता नहीं है। तो अब इससे रिश्ता बन सके दोस्तों के बीच में करीबियों के बीच में तो इससे अच्छी बात क्या होगी? और आप इसे कैसे देखते हैं आप? अपने विचार रखिए।
हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। जी। जी। जी, मैं भी बिल्कुल मैं तो अभी भी अ, जितना मुझसे हो पाता है मैं अपने दोस्तों की अपने रिलेटिव्स की मदद करती हूँ बट मेरे मन में एक सवाल है कि हमने इतनी बातें की अचानक से पैसे मिलने की जो की मुझे लगता है कि अ अचानक से कहीं से भी पैसे नहीं मिलते हैं। और अ, मिलना अगर किस्मत की बात हुई अ, मिलना हुआ तो वो तो अलग की बात है। तो हम तो पक्का वो ही चीज़ करेंगे जो दूसरों के लिए ज़रूरी हो और कुछ अपने लिए कुछ उस पैसे का हिस्सा अपने लिए बचा के रखेंगे और उस किसी अच्छे काम में उसको निवेश करेंगे।
कुल जी बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए और हमने काफ़ी अच्छी बातें और अपने विचार रखे हैं इस विषय पे और मेरा अपना एक छोटा-सा और मानना है कि पैसा करीबी बढ़ाने पे काम देना चाहिए और दूरी बढ़ाने पे काम नहीं आना चाहिए उसका। पैसे से जितनी करीबी बढ़े लेकिन रिश्तों में भी करीबी बढ़नी चाहिए, दूरी नहीं बढ़नी चाहिए। और आप अगर इसे अपने तरफ से बता सके तो ज़रूर कहिए।
हुँ। जी। हाँ जी। जी। जी। हाँ जी है। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। अ

हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ऐसे तो अचानक से कभी पैसे मिलता नहीं है। मैंने तो यही सीखा है कि पैसे कमाने के लिए हमें बहुत ही श्रम करना पड़ता है और इसके अलावा बहुत ही उसे उसी तरीके से मतलब सोच समझ के कहीं भी यूज़ करना पड़ता है, तब जाके पैसा हम कमाते हैं। लेकिन अगर ऐसा कभी मौका बना औ या फिर मुझे अचानक से पैसा मिल गया, तो मैं उसे किसी ऐसे काम में लगाना चाहूँगा जिससे मुझे और भी ज़्यादा मैं इससे रिटर्न ऑफ और इन इन्वेस्टमेंट मिले ताकि नेक्स्ट बार मुझे पैसे की किल्लत नहीं हो ज़िंदगी में कभी भी। और आपके विचार से आपको अगर पैसे मिल जाए, ऐसे कहीं से आप उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे या क्या करना चाहेंगे?
जी। हाँ जी, हाँ, हाँ। जी। बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी। जी, जी, जी। हाँ, हाँ। जी। जी, आपने बोला कि आप ऐसी जगह पे निवेश करना चाहेंगे जहाँ से आपको और प्रॉफिट मिल सके तो मैं भी अ, यही सोचती हूँ, कि मुझे बिज़नेस में पैसे अ, लगाने चाहिए अ, जहाँ से मुझे और रिटर्निंग अच्छा मिल सके और मैं आगे अपने लाइफ में कभी भी मुझे पैसों की प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इस चीज़ में अगर मुझे कभी अचानक से पैसे मिलते हैं तो मैं ऐसा करूँगी। वैसे तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आपको कहीं से पैसे मिल जाएँ।
उहुँ।